Nah, itu dia. Sebenarnya terburu-buru tuh enggak, ya. Eee, karena kayaknya, emang kebiasaan aja dari kecil tuh. Jadi tuh, aku baru sadar iya, aku tuh baru sadar tuh, ketika udah dewasa, gitu ya. Eee, karena, mmm, aku itu kan, kalau makan tuh, sebenarnya cukup fokus. Makan, ya udah makan, gitu. Aku nggak ada yang kayak misal, main HP atau apapun itu, nggak ada. Jadi beneran yang makan. Nah, mungkin beda kalau kumpul sama temen. Tapi biasanya nih, kumpul sama siapapun, terutama sama temen. Selalu aku tuh, jadi yang nomor satu, yang udah selesai duluan. Bahkan dibandingin sama teman-teman cowokku, teman-teman cowok yang lain, terus teman-teman cewek iya. Baik baik sama siapapun lah. Itu tuh aku, eee, biasanya paling cepet, itu. Makannya kayak udah selesai sendiri. Dan yang lain tuh, bener-bener yang masih masih banyak. Paling enggak masih setengahnya, gitu. Terus, kayak aku tuh selalu mikir, kayak, "Ternyata aku cepet juga, ya, kalau makan," gitu.
Ah, oke. Oh, waduh. Juara paling cepet itu ya, Kak? Oh, oke. Jadi ini bukan karena terburu-buru waktu kayak gitu, ya. Dan memang karena, eee, di waktu ketika kamu kayak bener-bener santai makan, atau mungkin kamu lagi terburu-buru. Itu masih sama aja, gitu, ya. Kamu ngunyahnya pun juga cepet kayak gitu, kan. Jadi bukan karena ada waktu yang memang diburu, kayak gitu, kan. Dan ini emang udah kayak jadi kebiasaan aja, gitu. Dan, eee, kalau aku boleh tahu nih, ya. Eee, setelah kamu kayak merasakan, gitu, kamu makanya ini lebih cepet nih, dari orang lain kayak gitu. Dan kamu juga kayak ngerasain juga nih, jadi kayak gampang laper juga, ya, karena mungkin kamu, apa namanya, mengunyahnya juga cepet, kayak gitu. Nah, mungkin ada nggak sih, hal lain yang kamu rasakan, yang menurut kamu ini kayak mengganggu banget ketika kamu itu kayak makannya itu, lebih cepat atau mengunyahnya itu lebih sebentar?
Bukan, sih. Iya. Nah, iya tuh. Nah. Ya, bener.